У меня такая проблема сейчас, что я, вот, загорелась новым делом, да, я хочу развиваться в этом направлении. Прошла уже очень много курсов, вложила, да, много, и денег, и энергии, но никак не могу начать. Вот, я всегда думаю, что я, вот, какая-то не такая, и ещё, со мной что-то не то, что я недостаточно знаю, ещё не так идеально всё делаю. То есть, ещё надо пройти, наверно, кучу каких-то курсов и ещё там, да, над собой поработать. И, вот, это, вот, да, этот перфекционизм, или что это? Неценность себя, то есть, неверие в себя, да? Это, вот, меня, да, во-первых, я застряла на месте, я не развиваюсь. Ну, то есть, я начинаю вроде бы, там, э, создала страничку в Инстаграм, чтобы как-то развивать себя. Но, э, и на этом всё. То есть, мне страшно, да, действовать, э, дальше. Делать какие-то, н ну, предпринимать какие-то меры, потому что, я думаю, нет, наверное, ещё рано, нужно ещё на какой-то курс записаться. То есть, вот, это какой-то замкнутый круг. И это меня расстраивает, это уже просто все силы у меня отнимает. Но я по-прежнему вот боюсь начать. И вот этот перфекционизм, он мне мешает. Вот, что мне с этим делать? Хотела бы твой совет.
Понятно. Н-да, а, я тебя прекрасно понимаю. А, с таким как, а, с сталкивается очень много людей. Э это сейчас такая как бы, ну, проблема. А, скажи, а, пожалуйста, давай, а, чуть больше углубимся в эту тему, можешь ли ты сказать, в каком направлении ты развиваешься, а, и вот какой ты видишь свой конечный результат?
Да. Да, это направление связано с психологией, практиками. И я хотела бы, да, как стать, э ну, помогать людям и стать как энергопрактиком. И, конечно, результат- это когда я активна в с э, в соцсетях, да, про развиваю свою страничку, ведут прямые эфиры, у меня есть записи, клиенты, и я действительно полезна людям и даю очень много ценной информации и чувствую себя при этом легко, что у меня, ну, ценность себя, что я вот правда обладаю этими знаниями. Я действительно много знаю, и что эти знания ценные, и мне ими легко делиться, а не считать себя ещё какой-то не такой, постоянно сравнивать себя. Вот как-то это очень расстраивает.
Мгм. Ну, ты на самом деле большая молодец. Ты, э, прошла много курсов, ты много знаешь, а, сравниваешь себя с теми людьми, которых ты видишь. Ты, наверно, подписана на них, либо хотела бы также вести свою страничку. А, и скажи, а вот, э, ты ведешь только в 1 социальной сети страничку или в нескольких?
Да. Ну да. Да, только в 1. Мне пока в 1 страшно, и в нескольких я, э, вообще, наверно, не справлюсь.
А страшно почему страшно? Ты боишься осуждения других, критики или ты боишься, что твой проект будет провальным?
Ну да, и вот, э, я, правда, боюсь осуждения, э, что меня не поймут и что Я вот поделюсь, да, тем, что я знаю. И как будто вот, да, пройдут мимо. То есть никто не обратит внимания на то, что я рассказываю. И вот если, да, придёт 1-2 человека, то как будто это вот Что что это мало, да, что вот мне хотелось бы больше.
А, но здесь не нужно бояться. А, и ты должна понимать, что, м, люди, которые кажутся такими успешными в соцсетях, а, очень часто они нанимают за небольшую плату из, э, постсоветских стран, а, людей, как таких как SMM-менеджеров, которые, м, за небольшую плату ведут их страницу. Они запрашивают у них, э, к определённые какие-то видеоматериалы, фото, э, создают контент и, как бы, передают потом владельцу, и он уже его постит. Ну, зап ну, пость Тут нужно понимать, есть ли у тебя какой-то ресурс, который бы ты могла выделять ежемесячно на кого-то, или ты хочешь сама вести свои соцсети?
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Мгм. Да, но сейчас, так как это всё на стадии, да, развития, и я уже очень много денег вложила в свои знания, то, конечно, сейчас я хочу делать это всё самостоятельно, чтоб, да, уже получать с этого дела доходы, и чтоб потом я их на, могла направлять, э, уже, ну, на поиск, там, специалистов, оплату специалистов, чтоб у меня были помощники. А, конечно, сейчас для меня, ну, выделить ресурс на это, ну, накладно.
Мгм. Хорошо, но если т у тебя нет такой возможности, попробуй воспользоваться GPT-чатом, и он может тебе очень сильно помочь. А, если ты введёшь туда хотя, возможно, и ты уже владеешь теми знаниями, да, что есть э, э, м, такая вот тема, как а цвета, цвета, которые тебе подходят. А, цвета, э, если ты будешь их использовать, тогда ты будешь развиваться. Вот ты можешь спросить у чатаGPT, э, какие цвета тебе подходят по твоей дате рождения, и он тебе выдаст, э. И можешь в этих цветах попробовать начать вести соцсети, делать такой уже контент, который, э, будет энергетически тебя подпитывать. Также в таких цветах можно делать фотосессии. И, э, это поможет, это усилит тебя. Э, ну и не ну и не нужно бояться, э, что-то начинать. И если есть люди, м, перед которыми ты как бы чувствуешь себя неловко, либо их не осуждение. Вот в "ТикТоке", например, есть такая функция, если ты его начинаешь вести, что можно скрыть свою страничку от всей своей телефонной книги и всех своих друзей. То есть тебя не буде да, тогда ты не будешь попадаться именно своим знакомым, а, ты будешь попадаться незнакомым людям, а когда ты уже будешь уверена, ну, уже и твои знакомые тебя увидят, да, либо ты сможешь эту функцию выключить.
Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. О. Мгм.
А в "Инстаграме", э, нужно посмотреться, ну, в инста, в "Инстаграм" можно только вручную, да, скрывать там что-то.
Да.
Как бы если бы, э, вот действительно проблема в осуждении, э, твоих знакомых или ты, в принципе, боишься любого, э, постороннего, да, ну, вот, осуждения?
Да, но у меня, вот, знакомых это страх, что они перестанут со мной общаться почему-то, а вот, э, просто, да, осуждение, что вот кто-то придёт, напишет мне там какой-то комментарий недовольный, и, да, меня это расстроит. Хотя я понимаю, что, ну, это никак не повлияет на мою жизнь, да, но всё равно вот почему-то на вот этой стадии, когда я только начинаю, мне кажется, что для меня, вот, любое мнение, оно будет каким-то таким мегаважным, и я, вот, всему придаю значение.
Мгм. А если ты говоришь, что, ну, не все знакомые, я так понимаю, э, знают, чем ты занимаешься, э, ты бы могла, э, в сторис, например, вести какие-то розыгрыши, там, э, даже для своих знакомых. Я, э, думаю, что им было бы интересно, м, если ты в психологии разбираешься, то какие-то ка, такие мини-вопросы, там: "Напиши дату рождения, я тебе напишу твоё предназначение". Ну, какие-то такие короткие. Или там: "Напиши 1 слово, я тебя охарактеризую". И даже твоим знакомым, э, было бы интересно в такое поиграть, и они бы, э, подумали: "О, она в этом разбирается, это интересно", ведь, э, на самом деле сейчас психологией увлекается достаточно много людей, и люди страдают от того, что они не могут найти своё предназначение. И начни вот с каких-то вот таких вот маленьких, э, и игр с ними, да, контакта, и посмотри их реакцию, и, там, перед этим сделай пост: "Вот я изучаю, там, такую-то тему по психологии. Кто хочет, э, ра разбор, там, мини-разбор какой-то, я вас разберу". И так постепенно-постепенно будешь отслеживать их реакцию.
Да. Да-да-да. Мгм. Да. Мгм. Да, слушай, это здорово, хороший совет, потому что это правда, это же я только боюсь. Но я уже замечала, что когда я делаю какие-то интерактивы такие в сторис или пишу что-то подобное хотя бы так вот, не конкретно, но так с сквозь, да, такими намёками. То всё равно люди вовлекаются и я вижу, что им действительно интересна тема, вот, психологии и предназначения, да. Поэтому, ну, конечно, я боюсь, но если постепенно, да, всё это расписать, распланировать такими действиями, то это будет давать результат. Но вот мне главное вот побороть этот страх, что ли, или о снизить вот этот уровень перфекционизма, что, м-да, требования к себе, что если я ещё не прошла, там, ещё 10 курсов, то это не значит, что я плохой специалист.
А, но ты должна здесь понимать одно, что ты можешь пройти и 10, и 20, и 100 курсов, но если ты не будешь это практиковать, э, не сможешь применять на практике, работать с людьми, э, тогда эти курсы, они останутся только с тобой, и ты не сможешь приносить людям пользу. М, т нужно не бояться, нужно практиковать, выходить, эм, даже знакомых, э, приглашать подружек на какие-то такие, м, вечера, вот, организовывать, либо какие-нибудь психологические игры. М, с на начать просто как бы даже, знаешь, как вот с бесплатной такой услуги, э, и посмотреть на вовлечение. Это будет работать сарафанное радио, девчонки будут рассказывать о тебе, приводить тебе, ам, знакомых своих друзей, и так ты обрастешь со временем хорошими клиентами, знакомыми, и потом сможешь это всё монетизировать.
Ну да. Мгм. Да. Мгм. Да, это точно. Спасибо за твою поддержку и твои советы. Мне вот сейчас, правда, появилось больше веры в себя. И это точно, что я могу ещё 100 курсов пройти, но их нужно применять на практике и нужно действовать. Поэтому я обязательно начну, э, действовать, пропишу план и уже постепенно буду проявляться. Спасибо за твою помощь.
Конечно. Да, проявляйся, не бойся и, э, практикуйся после каждого курса, который ты пройдёшь. Тогда ты увидишь, как это работает, и будешь всё больше и больше раскрываться. Я думаю, у тебя всё получится.
Спасибо большое. Ты мне помогла.